Yeşilçam veya eski yerli filmler hakkında ne düşünüyorsun?
Ya, açıkçası Yeşilçam deyince, böyle, kesinlikle nostalji, geçmişe özlem, bir ev kokusu, aile sıcaklığı geliyor diyebilirim.
Özellikle unutamadığın Yeşilçam film var mı?
Eee, aslında evet, var. Iıı, Tü Türkan Şoray'ı izlemeyi çok severdim çocukken. İşte, onun, eee, iii, performansını izlemek, onu görmek gerçekten farklıydı. Eee, Dönüş filmi diyebilirim.
Hı hı. Hıı. Dönüş filmi. Dönüş filmini biraz anlatabilir misin? Tam anlamıyla hatırlayamadım çünkü.
Eee, tabii, "Dönüş" filmi, ııı, Gülcan'la İbrahim'in, ııı, hayat hikâyesini anlatıyordu. İşte, eee, Gülcan köylü kızı, ııı, işte, eee, İbrahim de o sıralar, işte, eee, 50'li yıllarda geçiyor bu arada. Eee, işte, İbrahim, eee, işinden dolayı Almanya'ya gitmek durumunda kalıyordu. İşte, bunlar o zaman, ııı, işte, köyde şey oluyor ya, bir, ııı, işte, nişan olması için, eee, söz, ııı, durumu oluyor. İkisi de sözlüydü. Eee, işte, iii, şey de, ııı, Türkan Şoray da, hani, Gülcan da İbrahim'i bekliyordu. Eee, Almanya'dan gelmesini. Eee, işte, sonunda da, eee, Almanya'ya dönü eee, Almanya'dan Türkiye'ye dönüyordu, ııı, Kadir İnanır, eee, ya da İbrahim. İşte, o orada, ııı, evlenmiş, hatta çocuk yapmış bir Alman birisinden. Eee, işte, herkes, tabii, Gülcan'ı konuşuyor, ııı, köyde, işte. Hani, eee, daha gelmedi. Iıı, işte, o zamanlarda, işte, köydeki, ııı, zihniyet farklı. İşte, tek başına, ııı, bir de kimsesi yok, ııı, Gülcan'ı, eee, yalnız, ııı, bırakmak da, hani, köyde, eee, biraz, eee, sıkıntılı bir dönem oluşturuyordu. Eee, işte, eee, dönerken, eee, iii, maalesef, işte, trafik kazası yapıyordu İbrahim. İşte, eee, o zamanlar da <chuckles> gerçekten emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu filmde vurguluyordu. Eee, iii, işte, o filmde, ııı, iii, işte, İbrahim ve, eee, o dönemki, eee, eşi, işte, Alman eşi ölüyordu. Eee, ve çocuk sesi duyuyordu Gülcan. İşte, böyle, eee, tam o sırada, aaa, yolda, işte, bir şey yaparken, bir yere giderken, ııı, çocuk sesi duyuyordu. Iıı, daha sonra bakıyordu ki, işte, a, İbrahim. Hani, eee, işte, yanında da bir, ııı, kadınla, ııı, bir de çocukla. Eee, işte, iii, görünce de, işte, dayan dayanamıyordu, işte, ağlıyordu Gülcan. Iıı, çocuğu da sahipleniyordu. Kısacası, böyle bir hikâyeydi "Dönüş" filmi.
Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Gayet güzel. Özellikle burada filmde bahsedilen göç kısmı, diğer taraftan bakıldığında da ailedeki roller konusu, erkek ve kadın rolleri konusunda filmde neler hissettin? Özellikle Almanya'ya göçten bahsettin ki mevcut durumda Türkiye'de de ilgili zamanlarda yaşanan bir durumdu. Hem bunun yaşanması hem de kadının beklemesi, erkeğin gidip orada evlenmesi sana neyi çağrıştırıyor?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Ya, aslında bu toplumsal rollerin, eee, ne kadar hayatımızda yer ettiğini gösteriyor öncelikle. Eee, bir de, eee, iii, işte, roller derken, işte, erkeğin yapması gereken ve kadının yapması gereken ve, eee, bunların zamanla, ııı, çatışması, ııı, açıkçası, eee, derin bir yara oluşturmuştu ki, ııı, hâlen, eee, Türkiye'de ataerkil toplumdan dolayı, eee, bazı rollerin, eee, cinsiyete, eee, dayattırılması açıkçası biraz, ııı, acı verici maalesef.
Hı hı. Hı hı. Yani, bahsettiğin kadarıyla, hâlâ dahi Türkiye'nin konumu itibarıyla geçmişteki filmler şu anı yansıttığından dolayı hâlâ izlenebiliyor, diyebilir miyiz?
Hıh. Evet, eee, tabii, yani, tabii, göçün de vermiş olduğu bir acı var. Eee, onu sertlikle anlatan, ııı, birçok toplumsal meseleyi ele alan film var. Eee, bir de burada, hani, kadınların çoğu zaman, işte, böyle bir ideal eş, eee, olma, eee, figüründe olması, işte, erkeklerin, işte, güçlü olması ve, eee, kadına bakmakla yükümlü olması, işte, mutlaka çalışması ve kadının da, eee, erkeğin arkasında duran, işte, çoğunlukla çalışmayan, eee, bir izlenim vermesi açıkçası, eee, biraz kendi kültürümüzü de yansıtıyor, ııı, Yeşilçam filmlerinde.
Hı hı. Hı hı. A, gayet güzel. Diğer taraftan baktığımızda şu anda da hâlihazırda Türkiye'de filmler çekiliyor, yeni filmler ortaya çıkıyor. Günümüz sinemasıyla kıyasladığın zaman Yeşilçam'ı hem farklılıkları hem de çok yüksek benzerlikleri konusundan yorumlama şansın var mı?
Hı hı. E, tabii artık, eee, devir de değişince, eee, aslında, eee, figürler de değişti. İşte, eskiden şey oluyordu, eee, zengin oğlan, işte, fakir kız formülü oluyordu. Iıı, veya, işte, eee, köyden indim şehire, ııı, gibi mesela, işte, eee, köy ve, eee, kent kıyaslaması oluyordu. Ama şu an kadın erkek rolleri de değişti. Özellikle, eee, günümüz dünyasında kadınların aktif bir şekilde çalışması, ııı, bu sinemaya da yansıdı. Iıı, Türk filmlerine de yansıdı. Eee, açıkçası, ııı, birçok, ııı, dönüşüm de, ııı, meydana geldi diyebilirim sinemada da. Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. A! Süper. Mevcutta Türk sinemasının hem Yeşilçam hem de mevcuttaki sinemaların, eee, filmleri göz ardı etmeden değerlendirdiğinde şu anki kültürü özellikle hangi konularda etkilediğini söyleyebilirsin?
Eee, özellikle, eee, bence toplumsal, eee, meseleler, eee, diyebilirim. İşte, eee, kadın erkek ilişkileri, iii, ikili ilişkiler, ııı, göç olabilir, ııı, ve, ııı, kültürel yaşam da aslında, eee, Türk filminde çok, ııı, sıkça yer verilen, işte, Ege'de hayat veya, işte, Doğu'da hayat ve, ııı, bölgesel olarak, eee, bölgenin yaşadığı zorluklar, eee, genellikle, eee, Türk filmlerinde işlenen, eee, geleneksel, eee, temel temalar diyebilirim.
Hı hı. A, gayet güzel. Özellikle, Yeşilçam oyuncularından Türkan Şoray dışında çok beğenerek izlediğin herhangi bir oyuncu var mı?
E, tabii. Eee, kadınlar, eee, y aslında Yeşilçam filmini çok değiştiren, hatta, eee, ona yön veren, eee, bir, eee, özellikteydi. İşte, bu, eee, Dört Yapraklı, eee, Yonca, işte, Türkan Şoray dışında, eee, Gülşen Bubikoğlu, aaa, ba bakımlı Filiz Akın, aynı şekilde Fatma Girik gibi, eee, güçlü kadınlar veya güçlü kadın izlenimi veren, eee, aktö e a eee, oyuncular, eee, gerçekten, eee, Yeşilçam, eee, sinemasını, eee, hayatını değiştirdi diyebilirim. Erkekler, d erkek oyuncularda da, işte, Kadir İnanırlar, aynı şekilde, eee, Cüneyt Arkınlar, eee, olsun, işte, Şener Şen olsun, Kemal Sunal olsun gerçekten, eee, çok değerli ve izleyince hâlen keyif aldığımız, eee, oyuncular diyebilirim.
Hı hı. A! Süper. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Şu a Yeşilçam'a baktığımız zaman dramlar, dram filmleri, şu anki dram filmlerine göre t benim gördüğüm biraz değişiklik gösterebiliyor. Yeşilçam'da biraz dram ağırlığı fazla olabiliyor düşüncesindeyim. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
Hı hı. Evet. Ya, evet. Eee, dram ağırlıklı, ııı, bir hatta, d eee, kültürümüz gereği, işte, acı çekmek, acı görmek, işte, acıyı yaşamak. Aslında bakıldığında, eee, işte, iii, cidden bir kültürel hafıza oluşturmuş, eee, bizde. İşte, duygunun, eee, yoğunluklu olması, eee, filmlere de yansımış bakıldığında. Ama, eee, şu anda tabii, doku da değişiyor, aile ilişkileri de değişiyor. G eee, kökleri anlamaya çalışmak, eee, bir tür, böyle, hafızayı tazelemeye benziyor bakıldığında. Eee, ama, ııı, şu anki yeni, eee, yapımlarda, yeni Türk filmlerinde bu kadar, ııı, dramatik, eee, iii, durumlar çok me eee, mevcut değil, diyebilirim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. A! Şimdi bakıldığı zaman daha önce verdiğin cevapta kadın erkek rollerinden bahsettin. Yeşilçam'da özellikle kadındaki rol kısmında kadının rolleri, anladığım kadarıyla, biraz daha evin içerisinde ge geçmesi gerekirken Yeşilçam içerisinde rol alan kadınların, mevcuttaki Türk izleyicisine hissettirdiği konular üzerine ne söyleyebilirsin? Biraz zıtlık oluşturuyor mu sence?
Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Eee, şöyle söyleyeyim Hı hı. Eee, kadın erkek rolleri, evet. Eee, Yeşilçam filmlerinde genellikle kadınlar çoğu zaman kurban rolünü oynuyordu. Yani, kurban rolünü, eee, oynarken dediğim, işte, kadın mutlaka, işte, eee, eşini bekler, eee, ya da, eee, mutlaka, işte, eee, evde çalışır. Yani, iii, bir işe sahip değildir, eee, ama bir ev hanımıdır, mutlaka ya da ideal eş, eee, rolündedir. Ya da, işte, bir beklenti vardır, mutlaka, aaa, kadından. İşte, eee, ev hanımı veya ideal eş olma konusunda. Ama tabii, iii, Yeşilçam filminde güçlü duruş sergileyen figürler de var. İşte, Filiz Akın gibi. Filiz Akın, eee, mesela, çoğu filminde, eee, oynadığı filmde gerçekten bir güçlü duruş sergileyen, bağımsız, eee, başına buyruk, ııı, kendi ay ayakları üstünde duran bir kadın, eee, figürü sergilemiştir. O yüzden, Filiz Akın, eee, bence, eee, Türk kadınlarında, aaa, bir değişime, dönüşüme yer açtı diyebilirim o zamanlarda.
Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. A! Süper. Özellikle şeyi merak ediyorum; Yeşilçam izleme konusunda unutamadığın, tek başına değil de ailenle izlediğin yahut arkadaşlarınla izlediğin, unutamadığın bir an var mı?
Hı hı. E, tabii, eee, mutlaka, eee, iii, serisini herkesin hatırladığı Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı diyebilirim. Çünkü Hababam Sınıfı müziği, işte, o zaten, eee, bayağı hit veya viral olmuştu her yerde. E, yani, kendi dü döneminin dışında şu anda da mesela o müziği duyunca herkes, böyle, eee, çocukluğuna döner, eee, çocukluğunu gözünün önüne gelir. Eee, notalar bile aslında biraz şakayla karışık, eee, hem de hem heyecan veren hem de, eee, mutluluk veren, eee, bir, eee, durumdu. Hababam Sınıfı'ydı sanırım, yani, en çok, eee, aileyle izlediğim, eee, yapımlar arasında.
Kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle katılıyorum. Hı hı. Gayet güzel. Özellikle Hababam Sınıfı üzerinde Mahmut Hoca rolü konusunda tam anlamıyla ne düşünüyorsun? Burada doğrultusu ya da yanlışı üzerine bahsetmiyorum. Tam anlamıyla öğretmen rolü mü, baba rolü mü, bir amca rolü mü? Yani burada üstlendiği rol üzerine sana nasıl bir şekilde çağrışım yapıyor?
Hı hı. Ya, evet. Eee, bakıldığında, işte, güçlü bir öğretmen, güçlü bir karakteri olan, eee, bir kişilik Mahmut Hoca. Eee, ve hem baba rolünü yeri geldiğinde hem de öğretmen rolünü, eee, ağır, eee, yönleriyle, eee, gördüğümüz, eee, güçlü bir, eee, karakter, eee, bakıldığında Mahmut Hoca. O yüzden, eee, açıkçası zaman zaman, eee, değişiyordu. Onun, eee, vermek istediği mesaj, eee, vermek istediği kişilik ve oyunculuk. Ama çok yönlü, eee, tarafıyla da, eee, herkesi etkilemişti diyebilirim Mahmut Hoca.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Gayet güzel. Burada özellikle Mahmut Hoca rolü üzerinden ilerlemek istiyorum. Mahmut Hoca rolünün bir öğretmen olduğu, bir müdür, bir yönetici olduğunun farkındayız yalnız çok fazla içselleştirildiği konusunda ne düşünüyorsun?
Tabii. Eee, evet, içselleştirilmişti, eee, ama, eee, herkes, eee, şunu da bilmeli ki işte bu bir f yapım, film. Eee, evet, eee, yani herkesin kendi rolü var bakıldığında hayatta. İşte, eee, Mahmut Hoca, eee, sadece yönetici kısmıyla, eee, kalmalı. Eee, baba rolünü u üstlenmemeli. Tamam, eee, belki o, ııı, işte, yatılı olarak okuyan öğrenciler, işte, ailelerinden uzak olduğu için, eee, bu eksikliği görmüş olabilir ama Mahmut Hoca'nın, eee, baba rolünü üstlenmesi ekstra veya ilave bir, eee, durum. O yüzden, eee, gerçek hayatta veya şu anki, eee, modern dünyamızda, eee, sadece tek bir, eee, role bürünmesi, eee, daha ideal diyebilirim.
Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Gayet güzel. Teşekkür ediyorum cevapların için. Yeşilçam hakkında konuşmak gayet keyifliydi benim için. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Evet. Benim için de aynı şekilde, çok keyif aldım. Tekrardan görüşmek üzere, hoşça kal. Kendine iyi bak.
Hoşça kal.